Erst mal ja, oder es sei denn, du sagst ich meine, du kannst es natürlich auch riskieren, du kannst natürlich auch sagen: „Hey, der ist mir jetzt viel wichtiger und die Zeit mit ihm ist mir jetzt viel wichtiger.“ Aber da musst du natürlich oft drauf ähm, drauf eingehen, dass der Fall ist es der Fall sein kann, dass die sich von dir abwenden und sagen: „Ey, dann kein Bock, das“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, das ja, ja, das will ich irgendwie auch nicht so riskieren, ne, und ich meine, eigentlich habe ich immer gedacht, dass wir so 'ne Freundschaft haben also, die beiden Freundinnen, die von denen ich jetzt gesprochen habe, und ich, dass wir uns eigentlich so alles so sagen können, aber ich glaube irgendwie, dass irgendwas ist vielleicht auch so, ich sage mal so, hinter den Kulissen los, grade bei der einen, ne, die ihm ihm, ja, ve weil ich habe immer so 'n bisschen das Gefühl, sie will mir ihn so 'n bisschen madig machen, aber, ähm, ich weiß halt wirklich nicht, warum und meinst du, das sollte ich vielleicht noch mal so separat ansprechen? Weil das eine, was ja beide sagen, so: „Oh, du hast keine Zeit mehr für uns“, ne, das das verstehe ich so 'n bisschen oder, ne, hast du recht, aber was soll ich denn machen, wenn die jetzt so Sprüche bringt die eine so: „Ah, bist du dir denn sicher” und „Der hat ja gar keine Haare mehr.” Was voll der Quatsch, ich meine, der sieht halt total gut und schön aus, ja. Er hat halt einfach so 'ne er hat halt einfach, ähm, 'n rasierten Kopf. Ich find das total attraktiv, also, ist ja Geschmackssache, ist doch Wurst, ne? Ja. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Weil er keine Haare hat? Ich auch. Ja, ne, weil er keine Haare hat?
Ja, das hat sie Ich weiß, das ist wird jetzt nicht der Grund sein, aber sie hat das halt so so gesagt, so als würde sie sich so 'n bisschen lustig machen irgendwie, und ich ich wusste in dem Moment auch gar nicht so, was ich da drauf reagieren sollte.
Mhm. Mhm. Mhm. Ne.

Hm, ne, ich also, m jein. Ich würde es eher so sehen, sie mögen es sehr, Zeit mit dir zu verbringen. Und die Zeit ist jetzt nicht mehr so da und ich glaube, das vermissen die einfach.
Mhm. Okay, ja, kann sein. Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also, ich würde es gar nicht mal versuchen, ähm, so negativ zu sehen, ähm, nur wenn sie versuchen, sie den den Freund auszuspannen, dann würde ich, äh, sagen: „Jetzt ist aber Schluss hier.“ <laughs>
<laughs> Ne, so jetzt auch nicht. Also, die eine hatte nur so 'n bisschen kritisiert, aber ich kann mir das eigentlich auch vielleicht so, wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke, so 'n bisschen damit erklären, dass die Freundin von den beiden, die das jetzt alles so 'n bisschen kritischer nochmal sieht, ähm, dass sie selber auch schon länger Single ist und ich will ihr jetzt auch nichts unterstellen, aber vielleicht ist sie auch so 'n bisschen ja, was heißt neidisch, aber vielleicht wünscht sie sich halt auch so 'n reifen Partner, der sein Leben im Griff hat irgendwie. Ähm mhm.
Ja. Ich meine, es ist es ist schon toll, 'n 7 Jahre älteren Partner zu haben. Also, das, ähm das ist schon also, es ist auf jeden Fall 'n Unterschied und ja, wie du meintest, der hat wahrscheinlich, äh, ja, so was heißt Sachen im Griff, aber es ist halt geregelt in seinem Leben, ne, so.
Mhm. Mhm. Ja, also, er steht halt er ist halt auch selbst also, er ist 44, ne, ist jetzt auch nicht 60 oder so. Also, er ist 44 und steht halt irgendwie, ja klar, logischerweise, ähm, im Berufsleben und, äh, ist auch selbstständig tätig und, ähm, hatte halt auch so total die schöne Wohnung, die ihm auch gehört, wo ich dann jetzt natürlich auch öfter dann übernachte. Und, ähm, es ist halt alles so 'n bisschen erwachsener, sage ich jetzt mal, als bei den Freunden Partnerschaften, die ich davor hatte, ne? Teilweise, wenn ich so Freunde hatte in meinen Unijahren, die haben dann so in WGs gewohnt und hatten auch kein Auto also, nicht, dass mir das jetzt so materiell gesehen super wichtig ist, aber ich finde das einfach so ganz angenehm und irgendwie auch so ganz normal.
Ach, wie schön. Ja. Ja. Mhm. Ja, es ist auch schön, also, ich meine, ich w ich würde es jetzt mal so sagen, also, im positiven Sinne: „Du hast jetzt du hattest jetzt 'n Upgrade praktisch mit deinem jetzigen Freund“, ne? Es ist 'n Upgrade! So, und vielleicht gibt es bei deinen Freundinnen einfach die Sachen, sie sind 'n bisschen neidisch da drum, dass du dies hast, äh, sie möchten mehr Zeit mit dir verbringen und, ähm, ja, dann würde ich einfach das offene Gespräch mit deinen Freundinnen suchen.
<laughs> Kann man so sagen, genau. Äh, ja, richtig. Und das Gespräch, wie soll ich das denn am besten angehen? Also, soll ich die dann so beim nächsten Treffen einfach so also, mir fehlen da so 'n bisschen die Worte, weißt du, wie ich das formulieren soll.
Ach, ich würde da sagen: „Ihr Lieben, ähm also, ich weiß jetzt, durch meinen neuen Partner verbringe ich weniger Zeit mit euch, aber ihr seid mir auch wichtig und, äh, wie, äh was ist denn für euch wichtig? Wie viel Zeit, äh, können wir denn in der Woche mit oder sollen wir uns denn, äh, treffen?“ Ich weiß ja nicht, wie was euer altes Schedule war, aber frag sie einfach, was für sie wichtig ist, wie oft sie dich gerne sehen wollen. Und dann trefft ihr euch irgendwo in der Mitte. Dann sagst du: „Okay, ich bin bereit, 'n bisschen Zeit von meinem Freund da wegzunehmen“, und, äh, dann trefft ihr euch einfach in der Mitte. Also, äh, was
Mhm. Ja. Mhm. Hm. Also, so 'n bisschen so kompromissmäßig, meinst du?